Sí, justamente, como adicionar esos microorganismos naturalmente, porque lo puedes hacer de manera, digamos, eh, por así decirlo, artificial, ¿no? O sea, tú misma, manualmente, colocándolos, como pueden ser levaduras de pan.
Ujú. Sí. Mm, okey.
Ujú. Este, a veces son
¿Y esto es para qué, estas levaduras de pan?
eh, justamente para añadirle estos microorganismos, porque, justamente, las levaduras son sí, solo la levadura.
Mm, ¿solo la levadura? Esta que es, este, compacta.